うーん、それは
運動ですね。うん、軽い運動を取り入れてまうん。
体にも良さそうですね、後
無料でできる運動じゃないですか。 うんうん。
<laughs> あと最後になんか、日常生活かなんかでありますか？これはストレスに効きそうだな、みたいな。
うん。 へえ、どうですかね、ちょっと甘いものを食べるとかですかね。
甘い物、ああ、わかります。<laughs>
うんうんうん、あまりちょっと、うん、食べあ、美味しいと思って食べ過ぎてはいけないんですけど。うん。ちょっとした仕事のご褒美として、うん、毎日じゃないんですけど、うん。
ううーん。 ご褒美にね。少しはいいですよね。<laughs>
うん、そうなんです。
うーん、じゃあ、うまく私たちも私もストレスに上手に付き合う方法の情報をありがとうございました。<chuckles>
うん。 あ、いえいえ、そのうん、個人的な話ばかりで、全然参考にはならないと思うんですけれど、うんうん、はい、今日は話聞いていただいてありがとうございました。
いえいえ。 させていただきます。 <chuckles> ううん、とんでもないです。失礼します。
はい。はい、失礼いたします。